آه، ما أنا هاقول لك بقى ما أنا وقتها بقى يعني للأسف اضطرّيت أوافق برغم إن أنا عندي امتحان، وأنا م يعني مزنوقة جدًا بقى زنقة الامتحانات دي صعبة يعني، اضطريت أروح و والامتحان عايزة أقول لك إن أنا جِبت فيه درجة وحشة جدًا بسبب إن أنا ما كنتش مذاكرة كويس، <chuckles> فشُفت بقى لدرجة إيه الموضوع وصل معايا إن أنا كنت خلاص بقى بآجي على نفسي.
آه، طَب أنتِ طَب أنتِ اتعلمتِ من وقتها بالطبع مت اتعلمتِ من وقت من بعدها طبعًا آآ، إن أنتِ لأ د تقولي لأ لو الموقِف ما يناسبكيش وأنتِ ما تتحرجيش من كده، وأنتِ أكيد طبعًا وقتها أنتِ هو كان تقديرًا للمدُرس اللي كلمِك وكده وقال لِك تعالي وشايفك إن أنتِ حد من المَدرسة وهتبقي صورة كويسة للمدرسة، إن في حد أهو في الجامعة وجاي جاي يشاركم شِعر وجاي يتكلم معاكم أكيد طبعًا دي كانت حاجة معنوية ليكِ وللمدرسة، آآ ده ما حدّش يقدر ينكر ده، لكن أنتِ طبعًا حتى لو الموضوع مُهم أوي زي كده لأ أنتِ الأهم بالنسبة لكِ تحضري الامتحان وتشوفي المذاكرة اللي وراكِ آآ، بدل ما تجيبي درجة كويسة وتوقع لِك التقدير.
طبعًا. آه. آه، طبعًا، طبعًا. طبعًا، لأن الأولى الأولوية عندي كانت دراستي بقى حاليًا، بقى أنا خلاص تخطّيت مرحلة المدرسة دي من زمان.
آآ طيب لو حد في البيت لو حد في البيت طلب منِك حاجة في العادي ممكن تقولِي لأ آآ، م يعني عشان كده هو عادي لو حد شخص من بره عادي ممكن في بعض الأحيان نقُول لأ، لكن الأهل أنتِ بتعامليهم إزاي في الحتّه اللي زي دي، وأصحابِك برضه بتاعمليهم إزاي في الحتة اللي زي دي؟
آه، الحتّه دي بقى خدِت مِنّي وقت كتير عشان أشتغل على نَفْسي بقى، يعني أنا مثلًا تعالَ نبدأ بكده بصحابي.
أنتِ خلاص بقيتِ بقيتِ مُدمنة لأ خلاص، بقيتِ أي ح لأ أنتِ بقى دورِك الجاي إن أنتِ تقولِي لنفسِك لأ، <laughs> أنتِ خلاص عشان تكوني جِبتِ كل حاجة.
<laughs> آه، آه. لا، لا، لأ ده الموضوع خَد مِنّي مجهود، هاقول لك يعني أنا الموضوع وصل معايا كمان إن أنا بدأت إن أنا أبحث في في علم الَنْفس، وأشوف كُتب و وأشوف بقى تِرِكات كده تساعدني إن أنا أعرف أقُول لأ وما أتحرجش، وما أحسش بالذنب، لإن أنا كنت دايمًا لمّا أقُول لأ أحس بذنب، بالذات لو صحابي بقى بما إنك سألتني عن صحابي فدول بقى ال باشوف إن هُم ناس عزيزة عليّا، وي لازم أقُول لهم حاضر وأروح معاهم المكان واللي هُم عايزينه ومش عارف إيه، بدأ الموضوع واحدة واحدة يحسسني إن أنا لأ هو أنا ما ليش شخصية بقى يعني أنا أي حد يقُول لي تعالي نروح معاه والّا إيه؟ <laughs>
طَب قولِي لي هو الموضوع ده وصل لِك إزاي؟ آآ يعني أنتِ مع الوقت ب بدأتِ تقولِي لأ، لكل حاجة أنتِ مش عايزاها حتى لو لأقرب الناس ليكِ، ده بالنسبة لصحابِك طبعًا لسه ما عرفناش هتعملي إيه مع أهلِك.
ف آه، طبعًا، طبعًا.